Hayatta öğrendiğin en önemli ders nedir, biraz anlatır mısın bana?
Eee, benim, eee, şu ana kadar, bu yaşıma kadar denin deneyimlediğim, eee, yaşam, eee, deneyimlerimle ilgili olarak, eee, bence hiçbir şey sonsuza kadar aynı kalmıyor. Yani, emm, hayat ban hem bana göre hayat iyi şeylerin ve kötü şeylerin toplamı. Yani, sürekli hayatımız hem hep çok iyi gitmiyor ya da hep çok kötü gitmiyor. Dolayısıyla, eee, iyi şeyler de kötü şeyler de geçiyor. Eee, bunu düşününce insan biraz daha, ımm, hem hayata tutunuyor hem de, eee, daha, aaa, güçlü hissediyor kendisini. Ben böyle hissediyorum.
Hı hı. Ya, açar mısın biraz bunu? Hıı. Evet, ç çok çok mantıklı. Yani, aslında, ııı, bu her şeyin, kötü bir şey de olsa, geçeceğini bilmek seni a biraz daha rahatlatıyor diyebilir miyim? Böyle anladım.
Kesinlikle öyle. Evet.
E, peki, şöyle de bir şey olabilir mi? Mesela zaten, aaa, senin anladığından da şunu anlıyorum. Zaten olması gereken, hani, hep bir iniş, bir çıkış, bir iniş, arz hiçbir zaman, böyle, düz gidemediğin bir yol hayat, değil mi öyle? Öyle anladım.
Kesinlikle öyle. Ben şöyle düşünüyorum. Hayatta her şeye, yani Bir şey istiyorum mesela ve ona, böyle, takılıp sürekli onun, ooo, olması için, işte, aklım onda takılı olsa, ııı, onu sürekli, ööö, yapmak için uğraştığımda, emm, çoğu zaman olmuyor. Ama yine uğraşımı verip çünkü hiçbir şeye çaba harcamadan gerçekleşmiyor hayatta. Yine uğraş verip ama bunda çok takıntı yapmadığımda, yani, böyle, oluruna bıraktığım zaman, bir bakıyorum gerçekten hiç beklemediğim yerlerden, beklemediğim şekilde, eee, olaylar gerçekleşebiliyor, istediklerime ulaşabiliyorum.
Hı hı. Hı hı. E, doğru. Ha ha. Daha kolay. Ha ha. Anladım, peki, şey de olabilir mi? As eee, uğraşıyorsun, uğraşıyorsun. Ya, elinden gelen her şeyi yapıyorsun ama bir türlü olmuyor. Acaba bunun olmamasının arkasında bir daha sonra bir neden buluyor musun? Evet, iyi ki de olmamış çünkü bu bu olacakmış diye hep bir neden oldu mu uğraştıklarının olmaması sonucunda?
Tabii tabii, kesinlikle. Eee, yani, bunu kabul etmek en ilk başta yani çok zor geliyor. Eee, çünkü, hani, çok istemişsin onu, olmuyor. Fakat, eee, biraz zaman geçtikten sonra bakıyorsun aslında onun olmaması, eee, hayatında daha güzel şeylerin olmasına yol açıyor ve o zaman da diyorsun ki iyi ki olmamış. Yani
Hı hı. Değil mi? İyi ki olmamış. Aslında olmamasında bir neden varmış. Yani, evren bir mesaj gönderiyormuş aslında, değil mi?
Aynen öyle. Ben de buna inanıyorum. <chuckles>
Hı hı, peki, bu, şey, o zaman spesifik bir olay mı oldu? Sen hayatta her şeyin, eee, geçici olduğunu öğrendin. O yüzden mi böyle artık düşünmeye başladın? Yoksa, hani, böyle artık bir birdenbire gelen bir, eee, ne diyeyim, e aydınlanma mıydı?
Eee, evet hayat planlarımı değiştirmişti. Yani, eee, hiç istemediğim bir, eee, şehirde yaşamam gerekti. Eee, ve, eee, gitmek zorundaydım. Gittim oraya. Eee, ve bu gidip gelmelerim benim bir, eee, süreç hâlindeydi. Eee, en son gittiğimde artık, eee, bu gidişi kabullenmek ve, eee, kendimi oraya ait hissetmek, eee, olarak yani kendimi bu şekilde motive ettim. Sonrasında, eee, geri dönmeye hiç takılmadım. Fakat, ııı, hiç beklemediğim anda, çok büyük bir, eee, olayla, eee, geri döndüm. Eee, bu da, eee, dolayısıyla, eee, benim hayata bu şekilde bakmama sebep oldu.
Hımm. Evet. Hı hı. He, anladım. Hı hı. A! İşte anladım. Yani, aslında hayatın senin için başka bir planı varmış. Öyle değil mi? Böyle anlattığından. <chuckles> Yani gerçekten çok enteresan. Bir de zaten o şimdi oradan oraya giderken, hiç istemediğin bir şehirde yaşıyor olmak büyük ihtimalle seni çok, yani, o gidiş gelişler çok yorucu bir süreçti, değil mi? Yani o yüzden de aslında yıpranmış, eee, olup daha sonra da kendini böyle akışa bir bırakmışlık var.
Kesinlikle öyleymiş. <chuckles> Çok, çok, çok yıpratıcıydı. İlk zamanlar, emm, olmak istediğim yere geldiğimde, eee, geri dönerken çok büyük, eee, acılar çekiyordum. Acı içinde geri dönüyordum ve tekrar oraya adapte olmam çok zor oluyordu. Ama bunu oluruna bıraktığımda, eee, gerçekten hiç, eee, beklemediğim bir anda, eee, tekrar geri döndüm ve, eee, çok mutluyum şu an.
Hı hı. Ya, evet. Anladım. Ya, aslında, şey gibi değil mi? "Ya, bırak sen inat etme. Hani, ben <chuckles> yoluna koyacağım her şeyi." der gibi bir dili var sanki hayatın. "Bırak kendini hayata," diyor. "ben yoluna koyacağım her şeyi." Sanki böyle bir şey değil mi ya?
Ben öyle olduğumda zaten böyle rahat bıraktığımızda hayatı, eee, d biraz önce söylediğim gibi çaba harcamak elbette ki çok önemli, eee, ama rahat bıraktığımız zaman, eee, bir şekilde, eee, o olacak şey oluyor gerçekten ve çünkü, ııı, bana göre rahat bıraktığımız zaman önümüze çıkan farkındalıkla yani fırsatları görebiliyoruz, farkındalığımız artıyor. Dolayısıyla, eee, istediğimiz şeye de daha çok, b çabuk ulaşabiliyoruz. Yani şu anda ben bunu hayatımın bütün noktasında, eee, yapmaya çalıştığım bir bir şey.
Hı hı. Tabii ki, tabii ki. Hı hı. Kesinlikle. Ha, şimdi onu soracaktım. Eee, hayatının bütün ay alanına yaydın mı bu fikri diye soracaktım.
Tabii tabii, eee, çok yaydım bunu. Hatta, eee, en basiti, yani çok basit bir olaydan, eee, örnek verecek olursam bir park yeri ararken bile, yani, işte, of! Bulamadım. Falan diye strese sıkıntıya girmektense, a şimdi bulacağım, hani, kolaylıkla nasıl bulurum, eee, düşünceleriyle hemen pat diye, eee, bulup, eee, arabayı park edebiliyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, aslında, evrene bir soru bırakıyorsun. Aynı zamanda onun da cevabı geliyor gibi, böyle anladım. A, ne kadar güzel strese strese girmemek, oluruna bırakmak. Ya, bir de şöyle bir şey, v ııı, var mı sence de? Hani, mesela, eee, şey diye düşünüyorsun? Eee, tamam, şimdi olmadı. Akışa bıraktın. Çünkü ne demek ki bir nedeni var ve her şeyin de olması gereken doğru bir zaman var.
Evet. Kesinlikle öyle. Evet, evet, yani, olmadığı zaman bazen böyle, hani, bir şeyler istemediğimizin tam tersi olup hayat başımıza yıkılır ya.
Hı hı.
A ı şey derler altının üstünden daha kötü olduğunu biliyorsun, diye bir söz var. Aynen öyle. Eee, ama bunu, ııı, gerçekten, eee, bıraktığımız zaman evet, o anda belki zorluklar, emm, daha böyle, ımm, sıkışık, eee, hissetmiş duygular içinde olabiliyoruz. Fakat dediğim gibi, e evet, ben soru sorup bırakmaya çok inanıyorum. B soru sorup bıraktığım zaman bu sefer daha önce hiç görmediğim fark etmediğim birtakım alanlar açılıyor karşımda ve o yola gittiğim zaman yönümü değiştirdiğimde, eee, gerçekleştiğini, isteklerime ulaştığımı fark ediyorum.
Evet. Nereden evet, evet. Elif Şafak. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, bir şekilde, aslında, sen o soruyu, uuu, sorup bıraktığında cevaplar sana tabii i geliyor bir şekilde. Tabii ki sözlü olarak değil ama belki bir a hani, mesela, ı bir, eee, şeyle geliyordur, bir çocuğun sesiyle geliyordur ya da televizyonda söylenen bir şeyle geliyordur. Sen ona göre zaten yapıp yapmayacağını anlıyorsun. Doğru anladım değil mi?
Tabii tabii, eee, öyle. Yani hiç, eee, ummadığım bir şekilde gördüğüm bir reklam da, ha, hiç alakasız bir reklam bile olsa oradaki bir şey sana o anda, eee, istediğin konuyla ilgili bir şey çağrıştırıyor ve dolayısıyla, eee, sen a bir de bunu deneyeyim deyip oraya o yola gittiğinde, eee, gerçekleştirebiliyorsun. Ya da bu her seferinde ille de ilk seferinde olmak zorunda değil. Belki defalarca deniyorsun ama sonra, eee, istediğin şeye ulaşabiliyorsun.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. A, çok güzel bir bakış açısı. Peki, eee, bunu çevrene de böy paylaştın mı? Hani, ben bu şekilde bir bakış açım var ve hayatım çok kolaylaştı gibi. Bu arkadaşlarına veya çevrene, ailene de anlattın mı? Onlar nasıl deneyimlediler bu süreci?
Eee, elbette onlarla da paylaşıyorum. Eee, tabii, çok, eee, e hemen, eee, kabul edilebilir bir bakış açısı değil bu. Ben de bu noktaya gelinceye kadar e çok çabuk kabul edememiştim. O yüzden bunu reddeden ya da işte, ya saçmalama öyle şey olur mu falan dedikleri oluyor. Ama daha sonra, yani, benim deneyimlerime, eee, tanık oldukça onlar da bakışlarını biraz biraz değiştirebildiler. Eee, birkaç örnek var bununla ilgili.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. <giggles> BIraz örnek vermek istersen, eee, çok memnun olurum. Hani, daha anlamam açısından.
Eee, bir işe girmek istiyordum, ımm, sanırım iki sene önce. Eee, ve, emm, ya bir türlü cevap gelmiyordu. Eee, çok da iyi hazırlanmıştım. Eee, daha doğrusu şey için cevap, yani görüşme olmamıştı, ııı, görüşmeye gitmem için. Eee, bu şekilde, eee, kendimi böyle rahat ve serbest bırakıp, eee, işte, sorular sorarak, eee, o görüşme bana geldi. Eee, buna da ablam tanık olunca, şimdi ablam da <chuckles> bu bakış açısıyla hayatına devam ediyor.
Hı hı. Hı hı. Evet. A! Ay, ne kadar güzel. Valla çok enteresan gerçekten. Peki şeyi soracağım, eee mesela, şimdi, hayatta her şey geçici dedik. O zaman bunu diyelim ki bir arkadaşınla herhangi bir, eee, sorun yaşadın ve o insan hayatından çıktı. Bunun için de, yani, "Burada böyle olması gerekiyormuş. Hayatta i eee, her şey geçici." Bu kıs bu şekilde ilişkilere de bunu yayıyor musun? O şek eee, yani, bu, ööö, ne diyeyim artık düstur mu ya da m m mantra? Onu da bu şekilde düşünebiliyor musun ilişkilerinde böyle bir şey olduğu zaman?
Tabii, tabii. Ben, eee, buna da çok inanıyorum. Eee, gitmesi gerekenler gidiyor, kalması gerekenler kalıyor ya da yenileri ekleniyor. Eee, çünkü gitmesi gerekenler şundan dolayı gitmiyor. Yani, çok nege e eee, negatif bir, eee, bakış açısıyla, eee, baktıkları ve hayatıma, arkadaşlığımıza, ilişkimize, eee, bu şekilde müdahale ettikleri için, eee, ben de farklı bir bakış açısında olduğum için, eee, onlar kendiliğinden gidiyorlar. Yani, hani, bunun için bir çaba harcamama gerek kalmıyor. Zaten kendiliğinden, eee, gitmiş oluyorlar.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Ya, aslında kimse hiçbir şey yapmıyor ama artık aynı frekansta olmadığınız için bir bakıyorsun zaten, hani, yavaş yavaş çıkmış öyle bir şey. Anladım, anladım. Ya, a aslında o zaman, eee, gitmesi gereken gidiyor ki yerine yeni, daha iyi, daha güzel şeyler gelsin. Böyle bir şey de olabilir mi?
Hayatımdan. Aynen öyle. Tabii, tabii. Eee, bu sefer, eee, benim hayatıma katkıda bulunabilecek ya da benim onların hayatına katkıda bulunabileceğim insanlar geliyor. Çünkü bu sonuçta bir alma, verme dengesi olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla, eee, birbirimize katkıda bulunuyoruz, yani, maddi, manevi her şey olabilir. Ben maddi, eee, katkıda bulunduysam karşı taraf bana manevi bir katkıda çok daha fazla karşılığını, eee, veriyor olabilir. Dolayısıyla o insanları da bir süre sonra ben hayatıma çektiğime, eee, inanıyorum.
Hı hı. Evet, olabilir. Evet. E, tabii, yani, senin anladığından ben de öyle olduğunu düş eee, düşünüyorum şu an, hani, aynı, eee, düşünce tarzı veya aynı enerji, eee, diyebiliriz sanırım. Aynı enerjideki insanları çekiyorsun ve aslında senin an anlattıklarından şunu anladım, her şeyi olduğu gibi kabul etmek. Hani, fı n ne fazla sorgulamak, ne i isyanda bulunmak ya da işte, niye böyle olduğu gibi böyle bir ü şi eee, aşırı üzülme sürecine olduğu gibi kabullenmek. Böylesi e doğruymuş, böyle olması gerekiyormuş, doğru zaman buymuş gibi ben bunu anladım senin, eee, bütün anlattıklarından ve çok güzel bir bakış açısı, eee, bence de.
Evet. Kesinlikle öyle. Eee, bir de şöyle bir şey oluyor. Eee, bu bakış açısıyla, eee, sabretmeyi de öğreniyorsunuz hayatta. Yani, eee, eee, dolayısıyla beklemek, sabretmek çünkü, eee, her istediğinizi ya da her soru sorup bıraktığınızda anında olmuyor bunlar. Çünkü her şeyin bir zamanı var. Dolayısıyla hayata karşı hem daha güçlü, ııı, durabiliyorsunuz hem de sabırlı olmayı öğreniyorsunuz. Bu da bence en büyük katkılarından biri.
Hımm. Doğru. E, tabii. Ha ha. Evet ama soru sormaya devam ediyorsun. Yani aslında viv hiç vazgeçmemek de var. O cevabı alana kadar.
Tabii tabii, hiç vazgeçmemek de var. Yani, eee, çünkü, eee, mesela bugün hangi mucizelere uyandım gibi sorularla uyanıyorum, yataktan kalkıyorum. Ve ister istemez iç enerjimi çok yükseltiyor bu ve, eee, en ufacık bir şey, atıyorum, marketten aldığım bir şey bile olsa sevdiğim, hoşuma giden, a, diyorum bugünün mucizesi buymuş, yani, dolayısıyla çok küçük şeylerden de, eee, mutlu olmanızı sağlıyor bu bakış açısı.
Ha ha. Ha ha. A ne güzel. Ha ha. Hı hı. Evet, yani aslında şunun gibi her yaşadığın sağlıklı gün zaten bir mucize. Bu mucizenin içerisinde de küçük küçük mucizeler de oluyor o zaman aynı gün içerisinde. Harika! Harika bir bakış açısı.
Kesinlikle. Dolayısıyla hayata da teşekkür, eee, ediyorsunuz, şükrediyorsunuz sahip olduklarınız için ve, eee, olamadıklarınız sizi bu kadar üzmüyor ama, eee, hayat da devam ettiği için bir taraftan bunun için de emek vermeye, eee, enerji harcamaya devam ediyorsunuz.
Evet. Hı hı. Ya aslında şöyle sanırım, hayata teşekkür ettikçe hayat da size, e sana veya çevrendekilere teşekkür etmeye devam ediyor. Gibi sanırım böyle bir şey. Hı hı.
Ben de öyle düşünüyorum. Sahip olduğumuz şeyleri fark ettikçe, eee, gerçekten, eee, buna da teşekkür ettikçe hayat, eee, daha fazla, eee, s daha fazlasını veriyor. Yani ben şeye de çok inanıyorum çünkü, hani, paylaştıkça çoğalır. Eee, işte bu bir duygu bile olsa, paylaştıkça bir mutluluk daha çok çoğalıyor. Eee, her şey paylaştıkça çoğalır, ben bu şekilde düşünüyorum.
Daha fazlasını veriyor. Ha ha. Evet. Evet, hayat paylaştıkça güzel aslında, öyle değil mi? A yani gayet çok teşekkür ederim. İ eee, gerçekten ufkumu ufku ufuk açan cümlelerdi. Ufuk açan deneyimler oldu. Eee, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir, eee, sohbet oldu.
Hı hı. Ben teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum.